Como você dá feedback difícil, sem perder a confiança do outro?
Olha, dar feedbacks assim, quando é positivo é maravilhoso, né, Que você elogia a pessoa, você chega ali e fala: "Olha, muito obrigado por isso, eh, o trabalho foi excelente." Sempre é uma vitória ,né. <laughs> Agora, quando é um feedback, assim, negativo, aí já complica pouco, né, porque você tem que ter jogo de cintura, ali, tem que saber chegar e falar, né, e isso na minha vida é é bastante comum, a vida toda eu sempre tive que lidar, eh, passando feedbacks, né. Então, eu considero assim que é uma tarefa complicada.
Sim. Quando é pra criticar. Uhum. Sim. A é? Que que tu faz que você precisa dar feedback?
É, eu desde os meus 18, né, 17 pra 18 anos eu tive marcenaria, né. Trabalhava num setor de móveis planejados. É, então, então assim, sempre tive móveis planejados é impossível você trabalhar sozinho, né. Sempre você precisa de uma pessoa, pra estar dan dando a mão ali pra trabalhar junto, né, e eu.
Ah, é? Ah, que legal! E você era o artista, é isso?
Sim, <giggles> eu era o mentor de tudo. Eu comecei muito cedo, né, no ramo de móveis planejados então, acabou que eu trabalhei, né, com fazendo sociedade com outras pessoas dos 16 até os 18 anos e tudo, só que pra mim foi uma experiência negativa, né, não não vi tanto crescimento. Eh, e eu falei: "Ah, preciso seguir sozinho."
Legal. Uhum. Ah, é? Entendi.
Só que, aí, seguir sozinho, também, você não move nada. Então <chuckles> eu tive que contratar, né, al alguns funcionários e tudo. Quando eu completei 18 anos, eu tava no Brasil. Então formalizei, né, a empresa e tudo.
E tinha só 18 anos?
Só 18. Com 18 anos, eu eu já formalizei, né, a empresa, cadastrei tudo pra assinar carteira de pelo menos 2 funcionários, ali, pra tocar, né, a empresa e tudo mais.
Uau! Parabéns. Uhum. Certo.
E daí que que vem a parte, né, de, como dono da empresa ali, né? Por mais que seja que na época foi uma pequena empresa, era uma empresa. Eu tinha um compromisso ali de aluguel, tinha compromisso de pagar os funcionários e tudo. Então, assim, eu precisava andar na linha e colocar os funcionários também na linha. Então eu sempre
Uhum. Eles precisavam dar dar um o máximo deles para que você tivesse produto de qualidade. E é nesse é nisso que gerou o conflito?
Isso. Isso, exatamente! Às vezes, assim, né, como eu era uma pessoa muito nova, e já sendo dono de algo aos 18 anos, acabava que eu
Então você tinha que cobrar de pessoas que eram mais adultas que você. Se achavam mais adultas, é isso?
Isso, exatamente esse o ponto! Eu já sabia que eu ia enfrentar essa dificuldade, porque muitas pessoas, assim, que é dono de alguma coisa aos 18, 19 anos, até os 25, assim, eu falo que a pessoa ainda é nova, e tem um preconceito de da das pessoas, né, como funcionários que vão trabalhar pra você.
Sim, é muito nova. É de n né, nem digo que é preconceito, porque preconceito é um defeito do caráter da pessoa, mas talvez conquistar o o respeito dessas pessoas é mais difícil nessa idade.
Uhum. Sim Sim, com toda a certeza!
Né, a pessoa pode ser uma pessoa de ótimo caráter, mas conquistar o respeito dela, vamos supor, você tem 18 anos e a pessoa tem 40.
Aham.
É bastante difícil, né?
Sim, é super complicado, porque eu falo assim, eu na naquela posição ali, eh, as eu sabia que ia ter essas dificuldade, porque, eh, quem fosse trabalhar pra mim iria pensar: "Ah, é filhinho de papai! Ah, que isso, ah, que aquilo." E, de verdade, assim, foi foi algo que eu conquistei, porque eu trabalhei desde os 14 anos ali. Eu com 15 anos que fui ter m a minha primeira marcenaria, assim, né, digamos, que era fundo de quintal, que eu fazia móveis, vendia. Então assim, eu já estava desde cedo acostumado com isso e eu acho que a minha experiência poderia, eh, driblar, né, essas situações, assim, na hora de passar um feedback pra um funcionário e tudo mais.
Sim. Sim. Uhum. Uau. Uhum. Uhum. Você já tinha experiência, apesar de jovem, né? Mas e aí? Na hora de fazer uma crítica ruim, né
Sim. Aham.
dá o Elogiar é fácil, mas na hora de fazer uma crítica ruim, qual o que que era difícil nesse ponto?
Sim. Então, eu acho que a parte mais difícil é o jeito, né, é você dedicar tempo. Porque no ramo de marcenaria, eu sempre olhava, né, eh com 16 anos eu fiz sociedade, tudo, eh, compartilhei espaço junto com outras pessoas, com outros marceneiros bem mais experiente do que eu. Eu tinha 16, os outros marceneiro tinha 38, 40, tinha marceneiro de 60 anos. Então, eu olhava que quando eles iam passar um feedback ali e falar: "Olha isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bacana", ele simplesmente acusava, apontava o erro, sabe? Falando assim: "Olha, o acabamento tá horrível, o acabamento não tá bom, conserta isso aí". Então, assim, isso me pegava e eu falava: "Poxa, quando eu tiver minha marcenaria, quando eu for dono, eu vou mudar isso". Sabe.
Uhum. Uau! Hum. Não vai ser assim, né?
É, não não vai ser E aí, chegou finalmente, né? Tive a marcenaria, contratei, eh, dois funcionários, um tinha 25, o outro tinha 28.
E como é que você fez?
Então, eu falei assim não foi um critério meu, né, de não pegar uma pessoa tão mais experiente, assim, no ramo, marceneiro velho já, digamos assim, pra não causar esses conflitos, sabe?
Uhum. Certo.
E aí porque acaba que os conflitos também, eh, gera móveis ruins, digamos assim, acaba que influencia muito, né, no no dia a dia do trabalho. E daí
Ah é, o marceneiro você acha que tem que trabalhar com com espírito alegre, né, com porque, senão, porque al muita coisa depende de criatividade. Ou não?
Sim. Assim, na minha marcenaria eu que fazia a parte do projeto, tudo, só trabalhava com projeto. Então, essa é a parte mais difícil, porque o marceneiro que tá ali trabalhando pra você tem que seguir ordens, porque não tem como ele ser criativo ali,, <laughs> sabe?
Certo. Ah, entendi! Então, como são móveis planejados, você já vinha com o projeto pronto e ele tinha que fazer os cortes.
Isso. Exato. E muita das vezes assim, eu pensava nisso, falava: "Poxa, eu vou assumir essa responsabilidade de cortar porque é a parte onde gera mais erro, né? Então, vou ter um ali de standby que eu só coloco as medidas que ele tem que cortar". Então, assim, eu destrinchava todo o projeto, eh, só ordenava ali e falava: "Olha, são tantas peças com essa medida, tantas com essa outra medida." E delegava isso. E assim, acabava que tinha muita as das vezes aconteceu momentos assim, do acabamento porque o acabamento é o é a parte final, né? É aonde você você pode fazer os móveis tudo assim, com a medida perfeita e tudo, mas o acabamento tem que ser impecável. E chegou uma vez que
Certo. O os móveis planejados que você diz, eh, são desses móveis assim, aqueles materiais novos? Fórmica, eh, eu não sei o nome. Ou são móveis de madeira madeira maciça?
Isso. Não, o são móveis de de MDF, né? Que é é
Então, MDF e a e a aquela cobertura. Eu não sei o nome daquela cobertura, que tem e essas coisas modernas, bonitas.
Isso. É a É. Tem ge tem a fórmica, né. Que quando não tem a madeira, você acaba usando a fórmica ali. Um trabalho bem manual e tudo. E o MDF ele já vem assim, né, com os 2 lados da da madeira, assim, revestido, né. Então, já é um trabalho mais prático Isso. Que é o que dá a cor, textura. E aí, acaba que é um trabalho até mais prático, né, para o marceneiro, que não precisa ficar colando a fórmica e tudo mais. E aí, acaba que o acabamento tem que ser impecável. E eu lembro que, pelo fato da minha idade ali ser novo, eh, eu tinha algo assim: "Poxa, se eu passar, as vezes, o feedback errado, assim, de forma errada. Chegar brutos, com apontando erro eu perder a confiança dos meus funcionários, eu perdi tudo, porque eu não conseguia tocar sozinho, sabe. Então, assim, eu já tinha e essa ideia. E na parte mais difícil, que era de dar o feedback, eu chegava assim e falava: "Olha, eh, eu quero começar u uma nova forma, um novo sistema de acabamento. Eh, a mesma coisa, porém, com um detalhe diferente". Eu sempre adotava essa estratégia de mostrar como eu queria e colocar a mão na massa, sabe?
Tem. Revestido com a película de madeira, né? Ah, legal. Uhum. Uhum. Sim. Certo, certo. Aham.
Que é o que que muitos marceneiros não fazem, né? Às vezes, chega pra dar feedback negativo e só aponta o erro. E isso eu percebi que assim: lá atrás, quando eu tinha 16 anos, eu via que acabava que os marceneiros ali, os funcionários, perdiam a confiança. E quando o marceneiro tá sem confiança, é igual o jogador de futebol. <laughs>
Hum. Entendi.
O jogador de futebol tá recebendo crítica? Joga mal. Não é assim? <laughs>
E e, então, ne nessa nessas falta de confiança, eles erravam o corte, alguma coisa assim?
Sim, erravam. Eh, chegava na frente da máquina ali porque eu eu falo que a marcenaria acaba que é um pouco injusta, né, com com a pessoa, com quem gosta da profissão. Por quê? Os materiais são valores muito alto. Então, assim, quando você trabalha com uma uma matéria-prima muito cara, quando você erra um corte, que não tem como mais consertar, aí já era. Você a gente fala que Exato. A gente fala: "matou a peça". Porque não tem mais como usar ela pra pra nada. Depois tem como fazer nicho, fazer alguma coisa, mas, acaba que vai ficando lá na marcenaria, sabe?
Uhum. Por quê? Hum. Perdeu aquela peça. Certo. Uhum.
E isso, sim, foi me ensinando, né, até hoje, a a viver assim essa vida, né, de ser empreendedor e tudo, e dar feedbacks.
E você quando faz cortes, você comete muitos erros?
Olha, o marceneiro que não comete erro, ele tá aposentado. <laughs> Ele é aposentado, com certeza. Porque assim tem. Às vezes, você, eh, tem o excesso ali de confiança
Ah. <laughs> Então, tem erros sim, né. Uhum.
e aí, você vai e comete um erro. Aí o erro que você comete, você vai perdendo confiança. Você fala: "Nossa, errei.". Aí, te leva, né? Aí, imagina pra quem é assim.
Eu eu faço esculturas em madeira
Olha, que incrível.
mas eu nunca tive eu tenho, né, serra de bancada, as as as makitas e tudo, mas, muito raramente, eu tive que fazer um corte, eh eh geométrico, sabe, certinho. Porque escultura é é arte, assim. É no formão, aí vai tirando pedacinho por pedacinho. No máximo, as técnicas é de lixamento, envernizamento, assim, que
Uhum. Sim. Uhum. Sim.
que se parece com a marcenaria. Mas eh, mas eu sei a dificuldade de fazer um corte reto, um corte preciso.
É. Isso é um ponto importante, porque, talvez, se eu trabalhasse só com madeira, fosse algo assim que permite erro. A madeira permite erro. Você cortou um pouco torto, você lixa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá um acabamento, faz um polimento, tá ótimo! E madeira também te permite fazer emendas, né. Exemplo, você cortou um pedaço errado, você pode pegar um outro pedaço, passar cola, fazer a furação e fazer a emenda. Isso.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. A cola branca a cola branca é um é um é um negócio mágico com madeira, parece que
É, gruda. <laughs>
parece que foi feito pra isso, <chuckles> né. É é um é um negócio espetacular. Tem tem colagens que você nem vê.
É. Exatamente. Exatamente, facilita. Já nesse ramo de móveis planejados que é MDF e tal, não tem como. Então, assim, hoje em dia eu ainda eu tô na Espanha, e eu ainda tenho minha marcenaria no Brasil. Então assim
É. Uhum. Hum. Uau! E aí você faz a mesma coisa ou não?
Então, eu vivo hoje, né eu estou na Espanha, tenho a marcenaria no Brasil e hoje eu vivo de feedback. Eu tenho que dar feedback todos os dias, todos os dias eu tenho que passar, eh, projetos, eu tenho que comandar, né, a equipe que tá lá. <giggles> Então
Olha só!
É, acaba que essa questão do
Então você mora na Espanha
Isso.
mas o a sua renda é lá no Brasil.
Exatamente, eu tenho a renda na Espanha também que me ajuda, né, a a investir e crescer o negócio e tudo. Só que meu negócio maior é no Brasil. Então, eu vivo disso, sabe? E e eu preciso
Uhum. Uau! E você faz o mo a mesma Você faz móveis planejados aí também, na Espanha?
Não, aqui eu faço os projetos, né, totalmente do computador, gero planos de corte, eh, indico, né, eh, como que deve ser montado os móveis e tudo. E e tem uma equipe lá, né. Então, assim, todos os dias eu lido com esse feedback de falar: "Olha, tem que fazer isso aqui assim, assim, assim". E tem algumas estratégias que eu uso durante o dia a dia pra conseguir essa confiança, sabe? E não deixar que ela se perca.
Ah, tá. Entendo. Entendi. Uhum. Ah. Entendi. Ó que legal rapaz! Quem sabe um dia você abre aí o uma filial na Espanha, né? <giggles>
É. <giggles> O propósito é esse, né, assim, eh, mas lá tá dando tão certo que eu tô deixando quietinho até o momento, né. E e por enquanto eu eu acho que essa é a melhor indicação, sabe, pra quem quer ter a confiança, ali, e passar um feedback positivo, é ter a paciência e ensinar também, não só delegar a função e mandar, né. Porque se fosse só isso, seria impossível ter uma equipe.
É verdade. Olha, obrigado, achei muito legal a sua história e como você toca a sua marcenaria.
Ah, o prazer foi todo meu. Adorei compartilhar. Até uma próxima, hein?
Até.